Qual o papel da comida nas lembranças e encontros familiares? Me conte.
Olha, eu acho que como toda a família brasileira, a minha família tá sempre em volta ali de uma mesa com comida, né. <chuckles> Seja um almoço na casa da vó, ou um churrasco, eh
Hum. <chuckles> É. Aham. Vocês têm fa têm alguma descendência? Por ser brasileiros, não têm descendência italiana, vocês não têm descen aham. Hã?
Não. Não. Eh, todo mundo brasileiro mesmo. Eh, eu sou de Goiânia, em Goiás, né, então nós somos muito ali adeptos do churrasco, da pamonhada, eh
Aham. Olha, Goiânia então é é mais, eh, churrasco, mais comida é carne, né? Eh
Sim, é bastante carne, e na época ali da do milho, né, da colheita do milho, é pamonha. <chuckles> Em Goiânia você vai encontrar pamonha o tempo inteiro, mas na época da colheita do milho é quando a f as famílias juntam, fazem pamonhada em casa, aí vem todo mundo pra ajudar.
<chuckles> Ah. Que interessante. Todo mundo faz a a a a pamonha, é isso que você tá todo mundo faz já tem já tem uma tradição ali?
É. Tem. Tem a tradição de juntar todo mundo ali na casa de alguém, geralmente ou na casa da minha vó, na casa da minha tia, eh, e aí cada grupo ali fica responsável por fazer uma coisa, né. Eh, por exem
Uhum. Olha, e você tem hã.
por exemplo, as crianças começam a descascar o milho e depois o pessoal um pouquinho mais velho vai, eh
As pessoas assumem uma função ali. Cada uma faz as crianças ficam olha, é uma cena familiar.
É, exato. Ta dá dá pra juntar todo mundo ali, né, pra fazer alguma coisa, e no final do dia, quando a pamonha tá pronta, quentinha, saindo da panela, todo mundo come, e claro, todo mundo leva pra casa também pra comer ali durante a semana.
Hum. Que legal, interessante. E e você tem alguma lembrança assim do de cheiro, do cheiro daquela coisa que você fala: "Olha, quem tá cozinhando, né, ali vo é minha avó" "Quem tá cozinhando ali é minha é a minha mãe". Você tem essa memória olfativa? Tem algo assim que traz, que remete pra você lembrar? Algum cheiro gostoso?
É. Tenho, tenho, tenho sim. Principalmente de, eh, coisa assando, sabe, alguma coisa no forno. É a minha avó sempre fazia muito para o lanche da tarde pão de queijo, eh, biscoito de queijo, de polvilho, ou então bolo, né, e bolo tem aquele cheirinho bem característico de quando tá ali assando, aquele bolinho de fubá, então <laughs> Si
Hum. Olha. Hum. Olha. Hum, o assado, o cheiro do assado você, né, se refere o cheiro, traz aquele, ah, olha, e
Sim. De e alguma coisa ali saindo do forno, pronto pra ter o lanchinho da tarde.
E que e que prato não pode faltar pra vocês como família, assim, vocês reunidos? Que prato que é o principal, que não pode faltar?
Eu acho que é sempre mesmo o churrasco. Porque como é uma coisa mais simples, eh, eu se na minha família é sempre assim, a gente está lá todo mundo e fala: "Não, essa semana a gente não vai fazer churrasco", mas chega no sábado de manhã, todo mundo começa a juntar lá na casa da minha avó, vai lá para tomar um cafezinho, porque todo mundo mora perto, e de manhã passam lá para tomar um cafezinho. Aí fala: "Ai a gente podia fazer um churrasquinho, né". E aí quando vê já tá um co iniciando a vaquinha, e aí no final da tarde ou no domingo, eh, para o almoço, tem sempre churrasco. E aí, tem os acompanhamentos, né.
<chuckles> Uhum. Olha. Hum. Então, vocês, assim, costumam mais se reunir. Vocês não vão muito em restaurante, não têm essa tradição de restaurante é mais familiar, é mais encontros familiares, mais em casa mesmo, nada de de de restaurante, vocês não costumam ter, essa eh, esse hábito de de de procurar restaurantes, de outro comer outros tipos de é sempre mais o churrasco. Eh, e e qual é a diferença eu eu eh, assim, do do churrasco? Você acha do por exemplo, no estado de São Paulo, você sabe alguma coisa que eles fazem de diferente em relação a vocês? Que tenha a alguma coisa
Não. Não, não. Hum. Eh, de São Paulo eu não sei. Eu sei que no sul do Brasil eles têm um churrasco bem diferente do churrasco que a gente faz, eh, em Goiás, né. No sul, eles têm aquelas eh, aquela costume de assar as peças maiores, e fazer aquela churrasqueira no chão. E aí, eh, o churrasco fica ali, às vezes, a carne fica, eh, cozinhando
E qual é? Quando eles assam um um porco, né. Tem não sei, o que eles falam eu É, eh, aham. Você
É, por horas, né. Em Goiás já é mais você a acende a churrasqueira, bota ali na grelha, 3 minutos de cada lado, aquela carne mais ao ponto, mal passada. É uma coisa mais rápida, né. Eh, e daí vêm os acompanhamentos: vem a mandioca cozida, vem o vinagrete, vem o feijão tropeiro, o arroz branquinho.
Uhum. Olha. E e quando, eh, assim, sempre que tem muita gente, né, a a as matriarcas cozinhando, e todo todos lá reunidos. Eh, você vê alguém sempre querendo, eh eh, tomar o papel da ali na cozinha? Ser a que: "Eu cozinho bem", um familiar: "Eu que sou a melhor", porque tem, existe essas essas conflitos, assim, de de família, de tias, de mães? Ou é todo mundo bem unido?
Uhum. Aham. Não <chuckles> Eu acho que não existe o conflito, eu acho que existem, eh, a minha avó é a que cozinha, aí a matriarca, né, que cozinha, mas aí eu tenho uma tia que cozinha muito bem. Então, é sempre as 2 que vão ali pra cozinha. E eu tenho um primo que é o sempre o churrasqueiro. <chuckles> Então, eu acho que a o restante da família até ficou meio que folgado, porque já sabe: "Ah, a minha tia vai cozinhar e o meu primo vai ser o churrasqueiro, eu não preciso fazer nada".
Uhum. Uhum. Essas pessoas já se já têm as funções, cada um tem a a a função de de fazer, já sabem, e aí acabam não fazendo, e ficam quietos ali, eh, descansando enquanto outras pessoas estão fazendo por eles, é isso.
Hã. Exato, aí eles já vão, já ficam ali, tomando uma cervejinha e só essas 3 pessoas trabalham, sabe. Eu tento ajudar o máximo a picar os os vegetais, né, a picar o bacon, cortar o bacon, ou sempre ajudar na organização, na limpeza depois, eh, eu tento ficar ali pra não ser a folgada que não faz nada, né.
Hã. Tá. Uhum. É. <laughs> Ah, ai é, tem isso, né, que as pessoas têm essa, eh, de criticar depois e e e, né, e e tem assim, eh, alguma coisa relacionada à religião? Esse tipo de comida? Como que é? Tem alguma coisa assim, que fala: "Olha, tem um dia que vai comer algo porque é dia de algo de algum". Eh, tem alguma comemoração religiosa na na na, hum, na sua família?
Uhum. Hum. E a Uhum. A minha avó é bem católica, bem católica, mas o resto da família não é. E tipo assim: "Ah, tá minha mãe é católica, vamos ali seguir". Então, ela tem a sexta-feira santa, né, que não pode comer, eh, carne. É sexta, acho, né? Sexta-feira santa não pode comer carne, uma coisa assim, então é é sempre um peixinho e tals, eh, o domingo de páscoa, ela sempre tenta fazer um almoço pra todo mundo, fazer um bacalhau. E o Natal, né, que querendo ou não, é uma festa religiosa mas é uma festa comercial.
Uhum. Hum, interessante. <chuckles> E é Aham. E todo mundo fica esperando essa essa essa essa data. Você acha ali que todo mundo tá fica na expectativa de de de né, que são datas pelo que você está falando importantes.
É, tá tudo É. Eh, s S sempre na expectativa. E o Natal é engraçado porque a minha avó, ela mora meio que num sitiozinho, sabe. E aí, todo ano ela fala: "Esse ano eu não vou criar um leitão para matar no Natal. Dá muito trabalho". Então ela inicia o ano assim.
<chuckles> Olha. <chuckles> <chuckles> Hum. É ela que é e-ela que que que mata, que faz tudo. Que que faz a limpeza
E-ela faz tudo, ela vai lá Aham. <laughs>
Olha, é bem mesmo, eh, tradicional. Uma algo bem, né, bem fundo no né.
Eh S É, ela vai lá, ela compra o leitão, sei lá aonde, e aí ela engorda o leitão o ano inteiro, e aí ela mesma mata, ela mesma limpa, ela mesma prepara e faz no Natal. Mas todo ano ela fala: "Eu não vou dá muito trabalho". <chuckles> Aí quando dá ali ela inicia o ano falando isso, né. Aí, quando dá ali, sei lá, junho, ela: "Ah, não, mas eu acho que eu vou, né, comprar um leitãozinho para o Natal". <laughs>
Noss <laughs> Hum. <hiccups> Hum. <laughs> Ai, ai. É mas mas
Então, ela vai e faz o processo todo de novo.
Ai, mas aí ela ela tem é porque ela não quer, eh, ela ela acaba fi matando o leitão que ela comprou? Ou ela compra outro?
Não, ela sempre compra outro. E faz e e faz todo esse processo. Eh, porque ela compra ali em junho, então ela vai, engorda o leitão até final de novembro, e daí mata o leitão, prepara. E aí, no Natal a gente come o pernil, eh, do leitão da minha avó. <chuckles>
Hã. Aham. Hum. Nossa, que interessante, muito interessante. E teve alguma algum momento, alguma situação que você lembre que causou assim um um um prato, ou algo que trouxe uma confusão, um conflito, uma discussão na mesa? Algo que todo mundo assim um foi embora mais já foi embora antes, o outro já teve alguma situação nesse desse jeito assim, dessa nesse nível? <chuckles>
<laughs> Sim. Hum. Não, assim, conflito por causa de comida, não. Sempre tem as pessoas que são mais, eh, chatas para comer, né. Eu, por exemplo, eu não gosto de maionese. Eh, da maionese, aquele a pastinha branca. E aí, tem esse prato brasileiro chamado maionese, né. Que é o
Uhum. Hum. Por quê? Aham. E é feito na na sua na sua cidade é feito com o quê normalmente? Com
É com batata cozida, creio que cenoura também, não sei, aí vai salsicha, acho, maçã e a maionese. Então eh, a acho que ovo também, não sei. Então, quando eu vou comer, eu sou muito amiga dessa minha tia que cozinha, então ela já sabe que eu não gosto de maionese mas eu gosto das outras coisas que vão na maionese. <chuckles> Então, elas
Uhum. Hum. Ixe. Então, você eles eles separam para você antes? É isso que você está falando? <laughs>
Sim, elas sempre separa um pratinho de maionese sem maionese, <chuckles> antes de enfiar a maionese ali. É, no Natal, por exemplo, tem sempre as pessoas que não gostam da uva passa, né.
Hum. Olha, interessante. Ah, ó é muito leg Hum, é outra outra outra coisa que também gera, né, o o o tem que fazer outros pratos, né. Normalmente, as pessoas não comem tudo que tá ali, né. Tem aquele que gosta mais de eh-eh, d de de de maionese, o outro que não gosta daquela salada ou daquela né, que vai aquelas frutas mais adocicadas, não é, não tem? Tem sempre no os pratos, principalmente, no final do ano são mais adocicados, né, tem essa e e tem gente que realmente não gosta. As pessoas né, e cria alguma
<chuckles> É. Hum. Exato. Sim. É, e aí sempre às vezes, vai a discussão: "Quem colocou a a uva passa na farofa? Por que colocou uva passa no arroz?". Eh, mas nada muito forte. Eu acho que é, assim, normal de família, né, reclamar da uva passa. <chuckles>
E tem e e existem pelo jeito que você está falando, co como você está descrevendo. Eh, existem receitas que circulam ali na família que passa de de vó pra mãe e vai e vai chega até você como neta, assim. Que você faz?
Uhum. Hum. Hã. Olha, não tem uma receita, assim, específica, tipo: "Ai, essa é a receita da minha avó". Mas a minha avó nã eh, quando ela era um pouco mais jovem ela vendia salgado, sabe. Eh, coxinha, quibe, essas coisas. Então, ela meio que ensinou quase todo mundo a fazer salgado. E aí, a coxinha dela é muito boa. Eh, então, aí eu já aprendi, né, já me assegurei aí de aprender a coxinha da da minha avó.
Uhum. Hum. Olha. Olha, que interessante. Uma boa, é né. Uma boa quem sabe. Eh, para o futuro você não não não pensa em abrir algo nesse nesse desse lado que Uhum.
Sim. Eu aprendi a fazer todas as partes. A a massa, o o recheio, mas na hora de moldar a coxinha pra ela ficar naquele formatinho bonitinho, eu não consigo, de jeito nenhum, é muito difícil. <chuckles>
Hã.
E aí, eu tenho um namorado que ele é alemão. E aí eu estava fazendo um dia e reclamando muito que eu não conseguia fazer, ele falou: "Olha, me mostra um vídeo, deixa eu ver como é". E aí, ele aprendeu a fazer. Então, agora ele
E E Hã. Ele
Ele me zoa muito, que ele fala: "Ah, eu sei fazer a coxinha", eu falo: "Não, espera aí, você não sabe fazer a coxinha da minha avó, você só sabe moldar a coxinha. Eu que fiz todo o outro trabalho".
Hã. E a e e ele deve ficar assim, como que ele fica em relação a a família ter toda essa né, esse essa cultura de comer esse churrasco, ele gosta? E
Uhum. Encantadíssimo, encantadíssimo. Inclusive a gente até, eh, tenta levar um pouco pra família dele, sabe. Eh, de o churrasco, essas coisas mais brasileiras.
Interessante. Olha, que legal. Olha, gostei muito. Achei muito interessante a sua história, você ter contado. Muito legal, interessantíssimo mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada você.
Uhum. Muito obrigada. Tchau